हाँ और ये है कि जैसे हम कोई भी जैसे टीवी शो देखते हैं अगर हम फैमिली के साथ देखते हैं या कभी दोस्तों के साथ देखते हैं तो, उसमे भी काफ़ी ये है कि एंटरटेनमेंट हो जाता है और टाइम कट जाता है क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो चल रहा है कि सब बीजी है अपनी-अपनी लाइफ़ में कोई काम कर रहा है वो कर रहा है। तो थोड़ा टाइम निकाल के कुछ ऐसे शोज अ, देखते हैं तो वो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। टाइम जल्दी बीत जाता है और मनोरंजन भी हो जाता है।
जी, जी। सही बात है। जी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जैसे कि परिवार के साथ रहने का भी।
क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ़ में डिस्टर्ब है। हुँ।

जी, ये भी बिल्कुल सही बात है, पहले उसको लिखित लिख लिखे लिखा जाता है, पहले उसके नोट्स बनाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर काम किया जाता है, सीरियल बनाया जाता है, उसकी शूटिंग करके। बिल्कुल सही बोला आपने, ये मतलब लिखित में होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि निर्देशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर निर्देश ही नहीं होंगे कि भई कौन-सा कैरेक्टर कौन-सा रोल प्ले कर रहा है, तो फिर अपन वो बना भी नहीं पाएँगे और अपन देख भी नहीं पाएँगे। ये बिल्कुल सही बात कही है आपने, और जैसे अपना ये एक और सब-टाइ अ, एक और सब-टाइटल है, जैसे कि आपके अनुसार कौन-से टीवी शो समाज पर सतारा सकारात्मक प्रभाव डालते हैं? मतलब कि कैसे डालते हैं? तो जैसे आपने ज़िक्र किया झाँसी की रानी का, तो वो भी एक सकारात्मक प्रभाव डालता है और जैसे मैंने एक और शो था अपना जो टीपू सुल्तान वाला उनका उसका ज़िक्र किया, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा ही प्रभाव डालते हैं अपने समाज पे, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है?
हुँ। हुँ। हाँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। और इसमें हुँ, हुँ। हुँ। जी। जी, जी। हाँ। बहुत, हाँ।